Aber, irgendwie, also wenn du mich jetzt fragst oder wenn mich jetzt jemand anderes fragen würde, ich muss irgendwie an die Biene Maja denken. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich's so oft gehört hab und zum Teil dann auch später noch mit meinen Kindern angeguckt habe. Es kommen ja immer m wieder diese Wiederholungen, ne?
Mhm. <chuckles> Okay. Ja. Ja, cool. Genau und w wurde ja auch wieder vor Kurzem Z vor kurzer Zeit relativ populär, ah, glaube ich, tatsächlich.
Ähm, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie es in Deutschland ist, weil ich lebe in den USA seit 4 Jahren. Aber das ist schön zu hören, also
Ja. Ah ja, cool. Okay. Ja, tatsächlich. Also, auch neu aufbereitet und so. Aber vielleicht verbindest du das ja auch kannst du das sagen, mit Erinnerung? Vielleicht ist es gefällt's dir deshalb so gut, weil du das bildlich vor Augen hast, wie du vorm Fernseher sitzt. Vielleicht war's 'ne irg bestimmte Zeit, 'ne Weihnachtszeit, was auch immer.
Mhm. Mhm.
Oder liegt's einfach am Lied oder an der Serie?
Ne, definitiv, äh, die Serie. Also ich fand die damals ich fand sie ich fand sie putzig, ich fand sie auch vor allen Dingen lustig, ne? Ich weiß nicht, wer wer das noch kennt, äh, der Willi, die Maja war ja nicht alleine, ne? <giggles> Und, der Willi war ja nun die andere Biene war ja nun etwas, ja, so 'n bisschen
Okay. Ja. Ja. <giggles> Ja, natürlich, ja. Tollpatschig?
ja, genau, das ist 'n gutes Wort. Ja, tollpatschig und etwas zurückgelehnt, ne?
Kann man das sagen? Ja, okay. Ja, genau.
Und die Maja war ja dann doch die treibende Kraft, ne, die
Mhm.
die dann auch mal den Unfug gemacht hat. W was eigentlich ja, die Maya hat sich nicht wirklich so immer angepasst, ne, als kleine Biene, also, vielleicht hat mich das auch fasziniert.
Ja. Ich w wollt grad sagen, hat sich das vielleicht irgendwie in eine Richtung auf dein Leben übertragen?
Aha.